Tingin ko, oo. Sobrang importante niyan. Kasi meron tayong ano, eh. Hindi ko alam yung parang ano, parang minsan may mga pagkakataon na bulag tayo, gano'n. Tapos yung ibang tao yung nakakakita nun para sa 'tin. Yung kagaya nga noon, yung nangyari na 'to. 'Yung mga kaibigan ko na yung yung mga kaibigan ko nagsasabi. Pati pa yung nanay ko kasi nakilala niya rin. Nakilala niya rin yung mother ko eh. Oo. Ngayon, ang sabi ng mga kaibigan ko, alam mo, sabi niya, "Masaya kami na ano na, ah, magkasama kayo. 'Yon nga lang parang may napapansin kami sa kanya. "Ayaw pa pala nilang sabihin kung ano yung napapansin nila eh. Kasi siyempre alam mo 'yon, ayaw din naman nila na parang manghimasok talaga. Masaktan ako, ganoon. So, sinabi lang nila na parang ano, parang may hindi tama, ganon. 'Yon lang sinabi nila. Tapos ako, parang napaisip. Tas sabi ko na sa isip-isip ko, "Oh nakiki napapansin na rin pala nila yung kinikilos niya. Akala ko parang ako lang. OA lang ako, ganon, oh, or parang nag-overreact lang ako sa nangyayari." Pero hindi, napapansin niya na tapos sabi pari tapos sabi din ng nanay ko sabi niya, "Alam mo, habang ano, ah, hindi pa kayo nagtatagal at nakita mo na yung totoong kulay ng tao ...marap marapat lang na ano, maghiwalay na kayo kaysa magtagal kayo. Tapos, mas malala pa yung magagawa niya." Kasi may mga oo, may mga times kasi na parang nasisigawan niya na ako eh. Parang nag-iibang tao na siya, yung ganoon. Oo, kaya sabi ko, hindi mm.
Ah, oo. Tama. Mm. Ah, talaga? Mm, mm. Oo. Yes. Na masaktan ka. Oo. Hmm. Oo. Oo nga eh. Oo, oh. Hmm. Oo. Kaya nga. Uy, grabe. Oo. Naku Buti na lang, ano, 'no kinausap ka ng magulang mo, 'no? Para maliwanagan din yung kausa kaisipan mo kumbaga. Kasi baka mamaya nga katulad noong binanggit mo. Eh, nabubulagan ka na dahil baka mamaya dahil sa pinapakita niya, eh, kala mo ano, senyales pa 'yon o pamamaraan lang niya ng pagmamahal. Pero mali na pala, di ba? Pero para sayo, 'no? Paano naman kung pano mo ma-identify yung ganung mga kilos kung red flags na siya? Paano mo napapaghiwalay yung kilos ng isang tao na pinapakita sa'yo kung, "Ay red flags to, ay hindi. Ano pa rin 'to, okey pa rin," yung pakikitungo niya sa'yo.
Hmm.

Alam mo? Depende rin talaga siya sa mga ano yan eh, sa tao. Kasi yung iba, 'pag pinagkuwen 'pag kinuwentuhan mo na 'to, sasabihin nila na, "Ako nga yung ano ko, ganito pa yung ginagawa," alam mo yun? Iko-compare nila or yung iba naman sasabihin nila na, "Hindi na tama yan, alam mo 'pag ginawa niya yang ganyan, dapat maghiwalay na kayo." Siguro para sa'kin, depende sa tao kung ano yung red flags nila, na kino-consider. Pero para sa akin talaga parang red flag na yung tao kapag ka yung maliliit na bagay lang sinisigawan ka, mga ganun, tapos yung yung nandun yung verbal abuse, tapos andun yung andun na yung parang 'pag may sasabihin ka imbes na suportahan ka sasabihin ka pa ng, "Ang dami mo talagang alam," ganun. Yung, "Tigilan tigilan, mo yan." Yung mga yung hindi supportive na tao, red flag kaagad talaga yan para sa akin. Tsaka ang siguro ano, hindi rin ako nahirapan sa naging desisyon ko nung maghiwalay kami kasi ano eh, alam mo yun? Andun na lahat eh, parang kumbaga, nilatag mo na sa akin kung anong magiging reason ko para maghiwalay tayo, parang nasa sa'kin nalang kung kailan, ganon.
Oo. Oo, oo. Oo, hmm. Oo. Ayun nga eh. Oo, yan. Mm. Naku. Mm. Oo, oh. Mm. Oo. Oo, oh. Kaya nga, tama. Pero nabanggit mo rin kanina, 'di ba, na para sa'yo importante yung opinyon or palagay sa'yo ng mga kaibigan or kapamilya mo, 'di ba? Paano naman kung halimbawang humingi ka ng ano ikaw ba yung tipo ng ah, nagsasabi din sa mga kapamilya mo or kaibigan mo ng ah, humihingi ng tulong or nagsasabi ng mga nararamdaman mo or nararanasan mo sa relasyon?
Oo, lalo na ka sa lalo na sa mga kaibigan ko. Sa mother ko, hindi masyado, syempre iniintindi ko yung parang ayaw ko siyang mag-overthink eh, ayaw kong ayaw ko siyang mag-alala sakin. Kaya ang ginagawa ko, sa GC nalang naming magkakaibigan. Minsan, nagsesend ako ng screenshot ng conversation namin. <sniffs> Tapos magse-send na sila ng mga message nila, "Ikaw, parang," sasabihin niya, "Para ka talagang hindi nag-iisip, tingnan mo yung sinasabi niya sa'yo." Yung ganun, yung parang ia-ano nila ako na, "Hindi ka talaga nag-iisip, tingnan mo yung sinasabi niya sa'yo, tama ba yan? Yung ganyan yung sabihin niya?" Yung ganun kaya parang dahil sa pakikipag-usap ko sa kanila parang nagkakaroon ako ng realization na, "Ay oo, hindi ko pala dapat tino-tolerate yung ganitong bagay," yung ganun. O kaya minsan, magse-send ako ng audio ng naririnig yung nga yong lalaki na nagsasalita, tapos ise-send ko sa kanila, tapos yun, "Tingnan mo tingnan mo paano makipag-usap sa'yo yan parang tau-tauhan ka lang, tama ba yan?" Yung ganon. Kaya nakakatulong sa'kin na ano, na kausap ko sila kasi kahit papaano parang alam nila yung pinagdadaanan ko at the same time, makakapagbigay din sila ng advice kung anong dapat kong gawin.
Ah, sabagay, oo. Mm. Mm. Oo. Ay, ganon. Oo. Oh. Tama, oo, oh. Oo. Oo. Hmm. Mm, mm. Tama. Oo.

Alam mo, tingin ko ano, ah, tingin ko nature niya na talaga 'yon. Kasi kahit sa ano, kahit sa kahit sa amin, 'yung 'pag magkasama kami may mga ganong ano siya, eh may mga ganong kinikilos. Kaya sabi ko, "Ay, hindi na'to puwede." Hindi puwede sa'kin 'yung parang ilang buwan lang okey ka, okey 'yung ginagawa mo sa'kin. Tapos, pagkatapos ng ilang buwan parang ibang tao ka na, hindi ito puwede. Kaya, oo nga ang ginawa ko, nakipag-usap mo na ako sa kanya. Siyempre ang pangit naman no'n na parang sabihan ko siya kaagad na, "Maghiwalay na tayo kasi hindi ko gusto yung ginagawa mo." Malay mo naman ma-workout niya pa, 'di ba? Gano'n magawan niya pa ng paraan na or hindi niya pa hindi niya pala alam na yung kinikilos niya hindi ko na gusto or hindi niya alam na ayoko pala ng ginagawa n'ya. So, kinausap ko siya, s sabi ko, "Ayoko kasi ng ano, ng ganon na ginawa mo kasi nakaka para sa akin ha," sabi kong ganyan, "Parang nakaka offend siya," sabi kong ganon. "Ah, ano bang puwede nating gawin?" Sabi ko. "Para maiwasan natin 'yan," 'yung parang ina ini-include ko pa rin siya as kami ganon. Hindi ko parang pini-pin-point siya na ano, ikaw, ikaw, ikaw, gano'n, kami gano'n. Para at least hindi niya ma-feel na parang siya lang yung sinisisi ko. So, sinabi niya na ano, "Ayoko kasi sa mga barkada mo." Kasi masyado silang ano raw, galawgaw sabi ng gani tapos sabi ko, "Bago pa kita nakilala" <chuckles> sabi kong ganyan, "Kilala ko na yang mga yan. 'Andiyan na sila," sabi kong ganyan. "Sa dami ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay, 'yan lang naging kasama ko. Talagang sila ang naging sandigan ko, tapos ganyan ka magsasalita," sabi kong ganon, tapos hmm.
Hmm. Hmm. Mm. Sabagay. Oo, oo. Sabagay. Oo. Mm. Oo. Mm. Tama. Kaya nga. Talaga? Oo, ganyan na sila. Oo nga, eh. Hmm, kaya nga, eh. Tama. Mm. Pero ito 'no da dahil nabanggit mo naman na kinausap mo na siya 'no, ma maganda 'yung ginawa mo na pamamaraan na kinausap mo siya para maintindihan din naman niya. Kasi mahirap na hindi kayo nagkakaintindihan tapos, nagkakasamaan kayo ng loob. Pero, tungkol naman sa mga kaibigan mo 'no, para ba sayo maim mahalaga ba yung impluwensiya or opinyon ng mga kaibigan mo or kapamilya mo tungkol sa magiging karelasyon mo?
Mm. Mm.